Oke jadi gini, aku tuh, eee, kadang suka, apa ya, ngatasin soal finansial aku ya. Jadi aku enggak menetapkan batas antara kebutuhan dan keinginan aku sehingga kayak jadi, eee, over spending gitu. Jadi kayaknya aku enggak pernah, eee, nerapkan budget e harian aku, apa aja yang perlu dibeli, se belanja segala macam. Jadi aku sering kayak narik uang misalnya ka ada kebutuhan ya, kebutuhan apa misalkan ke supermarket atau belanja bulanan, belanja mingguan ya untuk kebutuhan ke rumah tangga. Eee, itu aku biasanya lakukan dan aku juga yang megang uang di, eee, rumah tangga. Nah ya itu biasanya aku kayak, oh kayaknya butuh apa apa apa, langsung kayak tarik uang sekitar berapa tahu kayak eee, sebenernya udah kayak aku lebih-lebihin ya, tapi ujung-ujungnya ketika nanti di supermarket itu, habis juga gitu loh. Padahal kayak udah kayak udah dilebihin daripada sebelumnya, kayak gitu. Dan itu aku sering bingung gitu loh kenapa tiap kali tarik ATM, bahkan dah lebih u habis langsung tarik lagi, habis langsung. Nah, nah itu kadang gimana ya? A gimana sih caranya kayak menetapkan batas antara kebutuhan dan keinginan agar uangnya tetap aman, jadi enggak selalu apa yang di dompet habis, dan ketika aku tarik ATM langsung habis gitu kan, padahal udah kayak dilebih-lebihin daripada budget sebelumnya gitu loh.
<smacks lips> Oh baik, terus terus? Oh, oke. Jadi, ini memang problem yang, eee, bisa banget dan memungkinkan banget terjadi sih. Kalau misalnya, eee, kamu punya kebingungan nih untuk netapin sebenernya ini yang kamu beli itu kebutuhan atau keinginan, ya, sebenarnya, ya? Oke, jadi, berarti selama ini kamu yang pegang, eee, keuangan, dan kamu yang belanja juga di rumah tangga?
Iya, betul. Betul betul.
Oke oke. Mmm, aku punya beberapa saran sih yang bisa kamu coba lakukan. Tapi sebelumnya aku mau coba konfirmasi dulu nih. Kalau dari, eee, kamu sendiri, biasanya tuh ketika kamu narik uang tadi tuh, eee, nominalnya itu kamu rencanain enggak? Kamu misalnya seminggu kamu nariknya Rp1.000.000, setiap minggu, atau, eee, random aja, gitu?
Iya. Nah itu dia, eee, aku suka random aja sih, enggak pernah kayak tentukan budget dan estimasi, kayak gitu. Cuman kemarin sempet kayak aku Eee, apa ya, selama ini kayak a karena udah kebiasaan mandiri ya, jadi kayak di kos-kosan dulu sering ngerantau emang udah biasa jadi kayak belanja sendiri, eee, megang sendiri dan kemarin kayaknya aku, kayaknya kalau misalnya aku semua yang handle sendiri itu kayak capek juga ya. Akhirnya aku kayak pernah coba seminggu kasih Rp1.000.000 ke istri itu dan itu ya, eee, aku udah bener percaya udah sama istri. Dia mau belanja apa terserah, buat dia mau jajan mau apa silahkan sendiri itu kan re karena kita biasanya sering bareng ya. Jadi bareng, dia mau kemana saya anterin gitu kan, jadi kayak pacaran-pacaran gitu, tapi udah ber nikah ya. Dia kemana selalu saya anterin kemana, bahkan kayak belanja itu kan selalu saya temenin ke pasar, ke mana, tapi tetep saya yang pegang duitnya itu dan itu kadang jadi overspending, eee, dan berlebihan gitu selalu habis, tapi ketika saya melakukan itu ya, saya terapkan yang kita harus tarik Rp1.000.000 seminggu misal buat buat kebutuhan terserah sih mau di spend pokoknya buat kebutuhan belanja sehari-hari. Kalau nggak salah itu emang ada sisanya sih dan bisa lebih-lebih itu, tapi ujung-ujungnya saya juga kayak belanja juga di luar sendiri itu, pakai uang saya, jajan sendiri. Heeh.
Iya, paham. Oke. Iya iya iya. Oke. Oke, berarti Iya sih, paham sih. Karena, eee, pada akhirnya uang yang diberikan ke istri itu adalah budget belanja seminggu untuk kebutuhan rumah tangganya, tapi buat kebutuhan kamu sendiri itu masih tetep kamu yang pegang ya?
Iya, betul betul.
Oke, paham paham paham. Dan, kalau, eee, kamu sendiri tuh, pernah enggak sih ngitung pengeluaran kecil-kecil yang memang kayak enggak kerasa, gitu? Misalnya, eee, kayak uang parkir atau uang ngopi, atau yang lain gitu? Pernah enggak?
Iya iya. Betul. Oh, pernah pernah pernah. Aku waktu itu, dulu ya, pe pernah ja waktu jaman-jaman, aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan tuh, lagi booming kan, banyak ya, macam-macam ya. Nah, aku coba ikut-ikutan, nah, jadi aku coba ya catat-catat benar-benar sampai detail paling kecil pun, aku catat gitu, kayak uang keluar Rp.500 buat apa, mungkin jajan-jajan kayak cokelat yang kecil gitu ya. Aku catat, benar-benar catat. Terus sampai kayak benar-benar coba lebih fokus nih. Jadi kayak, "Ini buat makan luar, ini buat jajan segini-segini," kayak gitu. Bahkan kayak, se manual di Excel pernah. Karena aku juga pernah kayak bekerja di posisi kayak, megang keuangan gitu, di perusahaan gitu kan, dulu. Nah, jadi kayak manager profesional, jadi kayak keuangan profesional tuh, aku a yang ngitungin, gitu. Jadi, aku coba terapkan dan itu, nggak ngefek juga <chuckles> ternyata untuk ngatur keuangan aku. Karena, tetap aja aku cuma nye ek akhirnya cuma nyatat te ek nyatat-nyatat aja aku kan, oh, ya, ternyata jadi kayak cuman, tahu aja "Oh, ini uangnya ternyata kesana-kesini," gitu. Nah, kayak gitu, jadi kayak nggak nggak ada kayak penyetopnya juga nggak-nggak ke-trigger buat nyetop, gitu.
Gimana? Oh, oke. Oke, paham, iya sih. Oh, iya. Oke, jadi, memang dicatat sih udah. Di dari hasil analisa catatannya itu memang belum dilakukan ya? Heeh. Mhm.
Iya. Analisis sudah analisis sudah, cuma nggak bisa nyetop, gitu aja sih.
Oke, analisisnya udah terus, eee, evaluasi dari analisisnya ini udah dicatat juga. Tapi, ternyata belum bisa nyetop, eee, dari, e aktivitas kamu belanja, gitu ya? Kalau dari, eee, ketika istri kamu pegang uang itu gimana, hasilnya? Jadinya, lebih teratur, atau gimana?
Betul betul. Heeh, iya. Iya sih, kayaknya dia lebih kayak menjaga ya, jadi kayak hemat-hemat, gitu. Pokoknya jadi kayak lebih apa ya, karena mungkin, eee, dia kayak ditugaskan sama saya, gitu ya, yunik "Pokoknya uang sini, udah terserah pakai apa, nanti kalau misalnya" saya bilang gini, "Kalau misal ada di sisa kamu boleh ambil," gitu, kayak gitu kan. Jadi mungkin dia jadi nggak lebih hemat-hemat gitu. Nah, mungkin jadinya akhirnya sisa, ya tapi diambil sama dia, enggak apa-apa saya ikhlas itu. Dan mungkin karena saya merasa kayak misalnya, kayak wow, sumur uangnya dari saya, ya udah saya saya bebas ngapain aja pakai uang saya gitu. Dan, ya sebenernya saya udah kepikiran juga nanti harus kayak, eee, ini uang ada juga haknya istri, uang buat an anak ya, harus uang darurat, terus tabungan segala macem ya, ada kayak gitu. Dan kadang kayak mungkin rasa saya kayak suka memudah-mudahkan sesuatu hal ya dan juga kayak suka meremehkan sesuatu hal itu sih, jadi kayak, "Yah gampang, nanti juga ada lagi, itu bisa dicari lagi," gitu ya. Akhirnya mungkin itu juga yang bikin saya kayak jadi boros gitu ya.
Oh, paham. Oke. Oh, iya sih iya sih, bener. Terus? Iya. Iya sih. Betul. Iya iya iya. Oke. Jadi, aku udah kebayang sih gimana problem-nya sekarang karena udah, eee, satu sesuatu yang baik tuh kamu udah coba untuk mencatat, eee, keuangan sampai ke detail terkecil tuh, itu, eee, langkah yang keren banget sebenarnya. Karena dari situ tuh bisa dilakukan evaluasi kira-kira bocornya ini ada di mana, terus bisa dilakukan pembenahan di bulan selanjutnya, tapi saranku sih sebenarnya, eee, satu langkah yang bisa dilakukan dan mungkin bakalan berdampak nih buat keuangan rumah tangga kamu adalah coba untuk atur, eee, pos pengeluaran bulanan. Jadi, memang, eee, kalau yang dari aku tangkep sih kamu tuh, eee, mengatur pos-posnya tuh mingguan, ya? Misalnya seminggu 1.000.000 seminggu 1.000.000, tapi itu belum tahu tuh buat apa aja. Saranku, memang diatur pos bulanannya untuk
Iya. Mhm. Nah, oke. Iya iya.
kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya, kebutuhan makan rumah tangga, kebutuhan, eee, hiburan kamu dan istri, kebutuhan ngopi bahkan, atau, sampai, eee, uang parkir itu diatur pos-posnya, dan diatur budgetnya sekian sekian sekian. Jadi, dari situ kamu bisa coba, eee eee, lihat, dan, a atur. Jadi kamu cuman akan pakai budget, eee, tertentu, untuk, eee, keperluan tertentu aja. Jadi kelihatan tuh, "Oh, ternyata bocornya nih ada di beli kopi nih." Atau, bocornya ini ada di ngestok makanan yang terlalu berlebihan. Nah, itu tuh bisa coba dilakukan tuh. Kira-kira bakalan memungkinkan nggak untuk kamu lakukan itu?
Mhm. Ah, gitu? Oh, gitu, ya? Iya sih, aku belum pernah sih kayak bikin, eee, to do list ya, jadi kayak, apa, budget mingguan ya. Jadi, eee, apa ya, kayak dulu pernah pencatatan keuangan itu jadi kayak, eee, mencatat mencatat aja, gitu. Enggak pernah, Kak, merencanakan keuangan aku nanti bakal aku pakai apa aja, ini diposisikan, dipakai untuk berapa persen di sana, berapa persen di sini, enggak belum pernah sih. Jadi aku baru pernah kayak nyatet doang, gitu, ini uang habis ke mana ke mana, terus kan udah dapat hasilnya. Berapa persen kepakai di sini, berapa persen cuman tahu data doang gitu. Dan belum ada tindak lanjut untuk kayak perencanaan keuangan, itu belum sampai ke sana.
Nah. Oke. Iya. Oke. Nah. Oke. Nah, itu bisa dilakukan dan semoga membantu sih ya. Selain itu juga, kamu bisa coba untuk, eee, obrolin ke istri. Karena, yang aku lihat, eee, istri kamu tuh punya kemampuan manajemen, eee, uang yang juga baik. Jadi bisa didiskusikan tuh, kira-kira metode apa yang, eee, paling tepat untuk kalian bisa mengatur keuangan. Misalnya istri ngebantuin mencatat kebutuhan harian, atau kebutuhan, eee, bulanan di rumah tangga, eee, dan bisa alokasikan pos keuangan rumah tangga tadi ke istri, biar istri yang nanti bakalan ngatur. Jadi, kamu bisa fokus ke hal-hal yang memang perlu kamu atur untuk kebutuhan kamu sendiri, misalnya kek ben bensin mobil, terus, eee, biaya, eee, transpor kamu sehari-hari, dan kayak-kayak gitu bakalan, eee mungkin bakalan, eee, ada kekompakan dan bisa bikin situasinya jadi lebih baik sih.
Oke. Heeh. Iya. Oke, baik. Heeh, iya. Oke, gitu ya, jadi ya. Jadi ya udah, kayak diskusikan juga dengan pasangan gitu ya, bagaimana baiknya dan juga lebih percaya pasangan ya, tentang keuangan ini, oke. Nanti aku bisa coba. Tapi aku juga sebenarnya, apa ya, suka, apa ya, eee, spending uang, eee, dan susah membatasi kayak menerapkan batasan antara kebutuhan dan keinginan itu karena mungkin kayak ada impulsif-impulsifnya, gitu dari aku. Jadi kayak lihat barang ini kayaknya oke, terus ambil aja, gitu. Eee, itu gimana ya menurut kamu?
Iya, betul. Iya. Oke, ini tuh sebenernya masalah yang, eee, wajar banget. Karena ketika kita lagi, eee, tahu kita punya saldo berapa di, eee, rekening, atau punya uang berapa di dompet, mmm, akan muncul, eee, perasaan ingin memuaskan kebut eee, keinginan ya dan lupa, eee, kalau sebenernya keinginan itu ada banyak dan cenderung enggak kerasa, gitu. Saranku, kalau memang menentukan antara kebutuhan dan keinginan, kamu coba untuk, eee, lakukan jeda dulu nih, untuk ambil keputusan apakah mau beli atau enggak. Jadi ketika kamu kepikiran nih, lagi pengen beli sesuatu, coba jeda dulu selama 24 jam. Dan kalau misalnya dalam 24 jam masih kepikiran, itu artinya memang kamu, eee, memang pengen barang tersebut atau memang butuh. Tapi kalau misalnya udah enggak kepikiran lagi atau bahkan lupa, ya itu jawabannya, berarti kamu cuma pengen doang dan pengen memenuhi kebutuhan belanja sesaat doang, gitu.
Hmm, gitu. Ya. Mmm, mhm. Ya. Ya. Oh, jadi gitu, ya. Jadi aku kayak harus tunda dulu 24 jam, ya. Kalau bisa lihat suatu barang yang sekiranya di zona abu-abu nih, kira-kira butuh apa cuma ingin, butuh apa ingin, gitu ya. Oke, tunda dulu, siapa tahu 24 jam aku berubah pikiran, gitu ya, ternyata cuma kam keinginan gitu, bukan kebutuhan, gitu. Udah, nggak usah dibeli, ya. Oke oke. Menarik tadi, eee, saran terakhirnya sangat menginspirasi, sih. Oke, terima kasih banyak, ya. Nanti aku coba satu per satu deh saran kamu dan semoga aku bisa kayak menetapkan batas antara kebutuhan dan keinginan yang lebih baik, ya.
Ya, betul. Iya. Betul. Oke. Siap. Terima kasih juga udah, eee, cerita ya dan semoga saran-saran tadi membantu kamu. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.
Oke. Sampai jumpa.